I kolay, anlaşılabilir bir dille anlatıyor genellikle kitapları ve kısa kısa özellikle hikâyeli olan bölümleri de var. Onun bir, eee, yayının yayınladığı bir kitap serisi var. Bak onu önerebilirim. Hem çok akıcı hem, eee, çoğu yaştan mesela genç ergenler de bunu okuyabilir. İleride çocuklarına da verebileceğin bir kitap olabilir bu senin için. Kesinlikle Sabahattin Ali'nin kitapları, eee, senin için uygun bir, eee, şey başlama olacaktır.
Hı hı. Hıı. Serinin ismini, eee, tam anlayamadım ben. Serinin ismini söylemiş miydin?
Şöyle, eee, bir yayınevinin, eee, bir bankanın yayınevinin bir serisi var. Eee, oradan bakabilirsin, çok rahat bulursun. Yani, Sabahattin Ali kitapları yazdığında direkt o seri karşına çıkacaktır.
Anladım. Tamam. Kürk Mantolu Madonna'nın, eee, yazarı değil mi Sabahattin Ali?
Evet, evet, evet, evet. Sırça Köşk, Kürk Mantolu Madonna.
<giggles> Tamam.
E, gerçekten güzel serileri ve güzel şeyleri var. <clears throat>
Tamam, evet. Aaa, o kitabın kalınlıklarını düşününce, eee, şimdi neden kısa hikâye dediğini anlıyorum. <chuckles> Gerçekten çok trend olduğu için bunu okumadım. <chuckles>
<chuckles> Evet, ince ince akıcı. Kesinlikle okumanı tavsiye ederim.
Ya, çok teşekkür ederim tekrardan bu güzel alışkanlığı kazanmam yönünde beni ikna edecek güzel yöntemler söylediğin için. Eee, uygulayacağım en kısa sürede tekrardan kitap okumaya son hızıyla devam diyorum. Çok teşekkürler.
O zaman umarım kitap okumaya tekrardan başlarsın. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.